Şehirlerde yeşil alanları arttırmak için neler yapılabilir sence?
Yani, bence, emm, hani, yeşil alanı arttırmak sadece park yapmakla ilgili değil. Eee, değil mi? Şehir planlamasının felsefesini değiştirmekle ilgili. Ya eee, doğayı şehrin dışında bir şey o olarak görmek yerine tam merkezine dâhil etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Hıı, evet. Bazı şehirlerde bu tür yaklaşımlar var. New York, Londra gibi.
Hı hı. Evet. Evet. Eee.
Şehrin ortasında kocaman bir yeşil alan.
Hı hı. Hı hı. Eee, aslında biliyor musun? Böyle bir şehirde büyüdüm ben. Eee, New York'ta değil ama Adana'da büyüdüm. <chuckles>
Herkesin erişebildiği. Öyle mi? Nerede? A, harika!
Eee, Adana'da gerçekten şimdi sen şehrin ortasında park dediğinde direkt gözümün önüne gelen o oldu. Eee, çünkü benim doksanlı yıllardaki, eee, çocukluğumda, eee, Atatürk Parkı vardı Adana'da. Eee, hâlâ var bu arada o park. Hâlâ devam ediyor. Tabii, tabii hâlâ devam ediyor. Çünkü, hani, artık oraya da bir şey yapmak kör göze parmak batırmak gibi bir şey olur. E en azından oraya dokunmadılar. Emm ve gerçekten hâlâ şehrin nefes alınacak o yerdeki tek yeri.
Hı hı. Süper, hâlâ olması çok iyi. <chuckles> Değil mi?
Evet, evet.

Aynı parktan bahsediyoruz sanırım, doğru mu?
Evet, tabii, tabii, tabii. Ya a tabii, şimdi ilk başladığında festival, eee, bundan aşağı yukarı 15 yıl öncesine falan tekabül eder. Emm, o ilk ruh, eee, tam olarak nisan ayında, eee, portakal bu arada portakal ağacı değildir onlar normalde. Eee, Adana'nın, evet, Adana'nın, eee, bütün şeylerde, böyle refüjlerde, eee, orta yollarda, her yerde, eee, aşılanmamış turunç ağaçlarımız vardır bizim. Eee, eskiden Of, inanılmaz güzel kokar. Eee, ben şunu yaptığımı biliyorum. Eee, şimdi ben burada, Fransa'da, Lyon'da yaşıyorum. Eee, Mars Marsilya tarafına, yani ı güneye gittiğimde aynı ağaçları orada da gördüm, eee, ve topladım portakal çiçeklerini. Tam o zaman gitmiştim. Bir kavanoza koydum, getirdim, buzdolabına koydum. Ara ara açtım, kokladım, kokusu gidene kadar.
Hı hı. Hı hı. Turunç mu? Hı hı. Çok güzel kokarlar onlar değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Peki Fransa'yla Türkiye'yi kıyaslarsak, yeşil alan açısından kıyaslarsak tabii ki nasıl farklılıklar görüyorsun ya da benzerlikler de olabilir? Farklılıklar ve benzerlikler.
Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Fa evet. Ş ş şöyle, eee, çok araya uçurum girdi artık. Yani, emm, hani, inan ki, eee, b şu an bulunduğum yeri, eee, eşimle s çok konuşuyoruz. Sevmemizin sebeplerinden biri, bize eski Adana'yı hatırlatıyor. Hem yeşil olması hem de, eee, biz Adana'nın aslında en pahalı ve en güzel semtinde büyümüşüz. Eşim de ben de. Birbirimizi tanımadan tabii o zamanlar. O semtte tesadüfen, o semtte ben bir apartmanda büyüdüm ama, eee, o normalde semtin olduğu yerlerde hep villalar vardı.
Hı hı. Hıı. Yeşil olması mı? Ama tesadüf olmuş sonra. Hı hı. Hı hı.
Eee, mesela benim iş yerim de oradaydı. Eee, "Yüzevler mahallesi." denir buna. Neden? Çünkü bir sürü 100'lerce villanın olduğu yerdi ve burası şehrin kalbiydi.
Evet. Evet. Hı hı. Peki, yeşil miydi o bölge?
Ve şu an Yeşildi. Tabii, yeşildi. Çok güzeldi. Eee, ş Hı hı.
Peki, özel mülke ait bir şekilde yeşil miydi, yoksa kamusal alan olarak mı yeşildi? Hımm.
Tabii. Yo, özel özel mülk. Bütün o evlerin kendi bahçeleri vardı ama kamusal alanda da dediğim gibi, bizim her yer zaten, eee, turunç ağaçlarıdır. Eee, o yüzden yeşil bir şehirdir Adana. Bir de palmiyelerimiz çok ünlüdür. 90'lı yıllarda Aytaç Durak, belediye başkanı, palmiye getirdi Adana'ya. Adana'da koca koca palmiyeler vardır, ııı, Ziya Paşa Bulvarı'nda mesela.
Kendi bahçeleri vardı. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, nemli, eee, iklimi diyeyim. A, evet, çok iyi yetişebilecek bir ağaç seçilmiş.
Havayı mı sever? Hı hı. Çok akıllıca değil mi? Çok akıllıca.

Kışın da, eee, soğuk olmuyor ve de don etkisi olmadığı için palmiyeler yaşamaya devam edebiliyor. Hı hı.
Hı hı. Aynen. Evet. Evet, evet. Eee, o yüzden şu an yaşadığım yer, eski Adana'ya çok benzer. Eee, burada da çok fazla müstakil ev var. Ben yine apartmanda yaşıyorum ama benim demek kaderim bu. <chuckles>
<chuckles> Balkon ya da böyle çatı bahçesi, ne bileyim teras
Eee, balkonumuz, işte, balkonumuz var. Ev küçük ama balkon bayağı, eee, böyle upuzun bir balkonumuz var ve o balkon direkt Eee, bir gölün kenarında yaşıyorum ben. Eee, direkt göl manzaram var.
Evet. Hı hı. Hı hı. Çok güzel.
Evet, eee, bu imkâna, emm, Adana'da böyle bir evde, eee, büyük ihtimal oturamazdım pahalılık nedeniyle.
Hı hı. Hımm, anladım.
Evet. Eee, burada daha ulaşılabilir oldu benim için işin açıkçası.
Imm, şöyle: Fransa ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman nitelik olarak da nicelik olarak da arada ciddi uçurum olduğunu söylüyorsun. Yeteri kadar yeşil alan alanı, eee, alan kalmadığını Türkiye'de ve nitelik olarak da genel itibariyle refüjler, işte, ne bileyim, büyük parklar değil de genelde oraya buraya serpiştirilmiş, birtakım yeşillikler, alanlar bile değil.
Hı hı. Hı hı. Evet. Ne yazık ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesin kesinlikle, kesinlikle, minik yeşillikler var artık.
Peki bunun önüne geçmek için neler yapılabilir şu an sence? Yani Adana'da mesela.
Hı hı.

Eee, yakılıyor, emm
Ya da toprağa gömülüyor olması.
ya da toprağa gömülüyor. O bölgedeki koku, akıl alır gibi değil. Böyle sürekli günün belli saatlerinde rüzgarın e yönüne göre bütün evler korkunç kötü bir kokuyla buluşuyor. Çünkü bu çöplüğün olduğu yer yeni şehirleşme olarak geçtiği için her yer apartman. Gökyüzünü görmeniz mümkün değil hâle gelmiş.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm, anlıyorum. Eee, yani, aslında çarpık kentleşme diyorsun.
Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
Şehir planlaması olmadığı için, pa eee, belli, eee, fonksiyonlara ayrılmadığı için belli alanlara, belli, eee, fonksiyonlar atanmadığı için, şehir plancıları, belediye belediyeler tarafından, yeşilsiz, yeşil alansız bir dünyaya da ruhsuz yaşamak durumunda kaldık diyorsun.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ruhsuz. Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Eee, mesela, eee, L Lyon'da yaşıyorum ya ben. Eee, burada mesela bir parkımız var. Emm
Hı hı. Evet.
bu park, hani, bırak Fransa'yı, Avrupa'nın en büyük şehir içi parkı.
Hıı. Kendi ekolojisi var.
Lyon'da. Evet, kesinlikle. Böyle, eee, yanlış hatırlamıyorsam, böyle 110 hektar, 115 hektar gibi birçok büyük bir alan. Eee, böyle içinde göl var, botanik bahçesi var Evet, botanik bahçesi var, hayvanat bahçesi bile var, desteklemesem de. <scoffs> Eee, küçük bir hayvanat bahçesi de var içeride. Yani, eee, insanlar sadece d doğayla vakit geçirmek için değil, aynı zamanda bayağı okullar sürekli çocukları götürüyorlar oraya. Böyle eğitim, keşif, eee, sosyal bir etkileşim alanı. Şehrin gerçekten kalbi. O kadar güzel, o kadar takdir ediyorum, o kadar çok beğeniyorum ki orayı. Keş keşke Türkiye'de de olsa, keşke.
Parkın. Oldukça büyük. Hı hı. Hı hı. Kuşları var. Böcekleri var. <chuckles> Hıı, evet. Hı hı.